Nah, ini menarik ya Kak, keju di sini kan, eee, ada yang Cheddar juga, tapi k aku k enggak bawa-bawa itu. Aku bawanya yang pamersan, yang pamersan, eee, terus, eee, yang parmesan berarti kan untuk kayak pasta pastaan ya, Kak, ya. Jadi modelnya kan kayak di eee, parut ya, Kak. Nah, itu modelnya seperti di eee, kayak blok gitu loh, Kak.
M Mhm. Oke. Mhm mhm. Oh paham.
Jadi belum yang diparut heeh. Nah itu, nah terus sudah gitu yang karena itu bisa tahan lama ya, yang kedua eee, aku bawain juga keju yang lumer, ini ada juga spesial di sini keju lumer nih. Itu suka juga saudara-saudara aku, mhm. Nah, itu biasanya aku banyak juga dan, eee, dia punya, eee, bungkusannya biasa enggak terlalu besar sih, Kak. Jadi aku beli banyak gitu kan, eee, nah
Besar berarti? Oke. Oke oke. Mmm. Mhm mhm. Mmm.
itu, sama satu lagi ada keju yang memang untuk roti itu beda-beda, di sini banyak banget jenisnya, Kak. Jadi cukup menarik sih untuk dijadiin oleh-oleh, mhm. Dan bisa tahan lumayan lama ya, Kak, ya itu keju. Iya itu, seperti itu. Nah, eee, sebenarnya sih mhm.
Oh. Oh, banyak ya? Mhm, paham paham. Mmm. Nah kalau coklat sendiri gimana tuh? Kalau coklat sendiri? Coklat? Kalau c tadi kan Kakak bilang bawa coklat juga, mhm.
Kalau apa? Kalau coklat iya. Nah, coklat juga lucunya di sini ya, eee, sebenarnya yang enak itu coklat dari negara tetangga kami gitu kan, eee, negara yang tep apa, tetangga yang aku tinggal ya. Itu, eee, biasanya mereka tuh kayak satuan Kak, kita bisa pilih rasa rasanya Kak. jadi di dosnya itu misalkan ada yang ukurannya, eee, katakan berapa ya, misalkan, eee, cuma berapa ons gitu atau ada yang, eee, 1/2 kilogram gitu, Kak. Dapat tuh banyak macem macemnya tuh Kak. Jadi sebenarnya coklat yang, eee, apa, baru dibuat gitu ya, Kak, ya, yang yang fresh gitu loh Kak. Jadi bukan yang buatan pabrik.
Itu gimana? Mmm. Oh. Mhm. Oh gitu.